Kak bagaimana sih cara ngurangi duduk berjam-jam di kebetulan aku di rumah ya jadinya, eee, banyak kerjaan yang, apa memang ma memerlukan duduk di <chuckles> duduk berjam-jam di depan laptop gitu kan, nah itu gimana sih Kak cara nguranginya gitu kan soalnya badan pegel habis itu ya terus, kayak apa sih namanya? Masuk angin juga kan Kak terus kaki, eee, nggak nggak apa sih, ngelonjornya kan jadi gak enak, heeh, nggak gerakan gitu aja kan, otomatis posisinya nggak apa kaku banget gitu kan, terus udah gitu sih memang nggak mendukung juga, eee, kursi untuk duduknya mungkin kan Kak, jadi kayak bangun tuh, aduh, sakit pinggang gitu loh Kak. <laughs> Nah itu gimana sih cara nguranginnya gitu loh Kak? Eee.
Mhm. I wah, mhm. Gak gerak, heeh. Iya iya. Bener. <chuckles> Oke, iya, aku ngerti sih, Kak karena, eee, yang tadi Kakak bilang, kalau udah duduk berjam-jam, eee, ngerasainnya pasti yang ta eee, seperti kayak gitu, belum, eee, kebas, udah gitu mungkin ada kesemutan kayak gitu ya, nah ini, eee, sebenarnya Kak kalau dari, eee, waktu Kakak bekerja mungkin karena ini bekerja ya, heeh, konteksnya ya? Eee, kira-kira kalau ditotal-total nih Kak kalau Kakak ngelihat, berapa jam tuh Kak Kakak duduk untuk ngerjain kerjaan Kakak dalam 1 hari?
Bener. Betul, Kak. Iya, betul. Pagi-pagi itu aku bisa kurang lebih misalnya mulai jam 7 selesai 11:30 ya tuh, eee, berapa tuh 7 hampir 4 jam, nanti, eee, siang, eee, a enggak siang siang enggak enggak siang kalau siang enggak begitu malam aku malam, eee, jam habis jam 8-an lah gitu ya kan, eee, itu aku nulis itu kan jadi harus benar-benar ada di depan laptop gitu kalau siang memang, pagi itu emang kerja, freelance itu yang memang, memerlukan, apa sih namanya untuk duduk mak enggak mungkin kan kalau di laptop berdiri gitu kan jadinya, benar-benar itu pas bangun tuh aduh sakit pinggang terus yang apa sih kayak
Oh, oke. Iya. Malam berapa lama tuh? Iya, benar. <chuckles>
Enggak enak lah kan badannya kan, eee, mau stretching juga kan kayaknya, aduh, tanggung lah gitu kan entar gitu tahu-tahu, eh, udah 5 jam adao atau udah 4 jam gitu kan. Mhm, gitu loh Kak.
Iya, duduk terus, heeh. Oke, iya, benar sih pasti Kak ngerasanya kayak gitu kalau misalnya duduknya apalagi sejam aja udah terasa apalagi yang Kakak bilang tadi ya 4 jam, benar-benar duduk terus dan enggak ada jedanya gitu itu pasti panas gitu kayak gitu. Nah, ini, eee, sebenarnya Kak tadi Kakak sudah bilang gitu bahwa, eee, itu tuh udah mulai kerasa enggak enak tapi, eee, selama ini ada enggak sih Kak, kondisi kesehatan yang Kakak perhatiin karena duduk ini, jadi apa ya jadi agak lumayan parah gitu, eee, harus harus konsul misalnya ke dokter atau kayak gimana? Apa belum ada sih kalau kayak begitu?
Bener. Mhm, betul banget. Kalau sejauh ini sih enggak ya Kak, eee, aku enggak begitu cuman memang jadi jadi mijit kan jadi mijit gitu lah kan, yang tradisional lah gitu supaya, eee, ngelenturin apa, badan gitu kan kaki juga udah pegal-pegal kayak gitu kan terus tangan juga kan otomatis Kak, si ini kan di laptop terus gitu kan jadi kayak apa sih kaku gitu kan si tangan itu masuk ke belikat semua, ah, pokoknya enggak enak aja, be apa, dibilang masuk angin kan bukan gitu kan, eee, s akhirannya ya, ke tukang pijit paling gitu aku belum pernah sih ke dokter apa belum pernah alhamdulillah-nya belum pernah ngerasain yang, eee, apa sih namanya penyakit berat gitulah mudah-mudahan jangan ya. <chuckles> Gitu loh Kak.
Mhm. Oh, oke. Iya. Iya iya, benar benar. Iya. Iya, benar. Mhm mhm, iya iya, oke, iya, jadi sebenarnya, eee, dengan mengatasi pegalnya tadi itu manggil tukang pijit untuk ngurangin rasa itu gitu ya, Kak, ya? Oke, nah, sebenarnya itu sih udah, eee, 1 usaha untuk bikin lebih enak supaya bisa duduk berjam-jamnya lebih nyaman karena itu dibutuhkan tiap hari kan ya itu Kak soalnya harus, duduk berjam-jam di depan laptop. Nah, ini mungkin enggak yang bisa Kakak lakukan sebenarnya nih kalau 4 jam terus-terusan, itu udah pasti Kak udah pasti panas udah pasti itu juga ada kebasnya dan mungkin, eee, yang tadi Kakak rasain sebelumnya itu, nah, ini coba Kakak kasih alarm untuk istirahat berkala artinya, aku bilang istirahat itu enggak perlu yang istirahat, lama sampai bisa leyeh-leyeh gitu enggak sih Kak. Cuma kayak heeh, kayak peregangan sekitar, 2 sampai 5 menit itu udah cukup. Jadi ada alarm iya, untuk peregangan, eee, terutama di leher, bahu, punggung sama, eee, tangan ya tangan juga banyak digunakan gitu kan ya. Nah s tergantung sekuatnya Kakak nih, kira-kira 30 menit belum terasa kebas belum terasa panas bisa lanjut sampai maksimal 60 menit, kalau 60 menit itu udah mhm, udah pasti harus, eee, alarmnya tuh dibunyiin per 60 menit, terus maksimal tuh sekitar 5 menit aja untuk melakukan peregangan. Peregangannya sambil berdiri terus, kayak goyang-goyangin leher, bahu kayak gitu tangan nah itu, pasti akan bantu banget tuh Kak. Nah, selama ini kira-kira gimana Kak udah pernah belum Kak ngerjain yang kayak gitu?
Betul, betul, Kak. Iya, betul, Kak. Iya. Oh, oke. Oh, oke. Emang cukup ya Kak? Luas sampai Oke. Benar. Oh, oke. Oh iya. Belum, Kak, aku kan orangnya yang kayak gitu tuh orang yang, eee, enggak perdulian ya gitu misalkan padahal udah tahu pegal dan segala macem gitu kan, enggak maksudnya enggak istirahat dulu atau s barang 10 menit atau misalnya yang tadi Kakak suruh peregangan gitu enggak. Jadi terus aja gitu kan fokus gitu kan supaya, semuanya beres gitu kan aku tuh orangnya enggak mau nunda-nunda kerjaan juga sih Kak kalau bisa sih dalam 4 jam itu selesai semua gitulah gitu.
Mhm. Oke. Iya iya. Iya, benar benar. Oh, iya, mungkin bisa dicoba itu nanti karena, eee, walaupun nambah, eee, apa ya durasinya tapi enggak sebanyak itu kok namanya karena jedanya juga enggak banyak gitu loh Kak. Nah nah, yang penting juga adalah mungkin ini Kak dari sisi ergonomisnya nih di tangan dan, eee, ini ya duduknya ya heeh, benar leher cari, eee, a apa namanya kursi yang memang bisa menyangga lehernya Kak dan itu penting banget supaya, lehernya itu tetap bisa, eee, apa ya enggak kaku tapi tetap bisa sambil dipakai kerja gitu. Dan mhm, untuk tangan, eee, sekarang kan ada itu bantalan tangan tuh Kak, yang bisa kita taruh di pinggir laptop atau di depan laptop, jadi tangan kita itu enggak ngambang, pas kerja itu enggak ngambang tapi kita bersandar, pada bantalan tangan yang kecil itu, itu nyaman sih Kak heeh, jadi bisa di pa nah, itu bisa diguna
Iya, nanti aku coba. Benar. Leher. Oh, benar. Oh, oke. Oh, ah. Nah. Baru tahu aku tuh Kak. Itu be di mana bisa beli di, eee, marketplace? Ada?
Iya, ada ada banyak banget, heeh, itu bantalan tangan untuk mengetik, nah, itu tuh yang biasanya kita ngetik misalnya sambil ngambang nih tangannya gitu ya, itu tuh enggak bakalan kayak gitu. Jadi ada bantalan di tangannya, dan itu empuk, empuk banget terus kita ya ngetik aja kayak biasa jadi tangan kita itu enggak pegel gitu karena memang ya namanya, dikasih yang empuk-empuk ya itu nyaman banget jadinya. Mungkin bisa coba kayak gitu juga Kak.
Oh, aku mau cari, ah. Heeh. Betul. Oh, oke. Iya, benar. Benar Kak. Wah, mau itu ir mah benar itu, eee, membantu banget nih sarannya soalnya aku belum pernah tahu tuh ada bantalan kayak gitu soalnya memang, eee, apa sih yang kalau leher mungkin aku tahu ya untuk kursi gitu ya kan memang banyak. Nah ini untuk bantalan tangan itu baru tahu, oh, bisa dibeli di marketplace ya pe Kak? Ada ya? Oh, oke, siap.
Iya, udah banyak ya, heeh. Iya, bisa bisa, banyak banget malah, karakter karakternya juga lucu-lucu gitu loh Kak. Jadi bisa apa namanya bisa dipakai dan itu heeh, karena itu juga mengurangi ini Kak nantinya mengurangi ada loh Kak yang cedera tangan karena kebanyakan, eee, apa namanya kebanyakan ngetik yang nonstop gitu loh heeh, jadi itu jadi per pergelangannya gitu karena ya mungkin itu dia udah berlebihan banget makenya udah belasan jam enggak berhenti-berhenti gitu kali ya. <chuckles> Nah iya.
Oh, oke Milih lah ya, mhm. Iya. Nanti cedera, oh, oke. Iya. Oh, itu benar itu itu kan Kak, eee eee, dari tangan itu kan pengaruh ke belikat terus ke leher dan ke kepala kan kan Kak itu, eee, si tangan itu kalau enggak nyaman apa, eee, ya kelamaan gitu kan jadi terus enggak nyaman apa ngegantung terus gitu kan, itu ke kepala jadi migrain gitu kan terus belikat tuh jadi enggak enak gitu kan. Nah, itu semua akhirannya ngaruh kan Kak jadi ke ke apa sih namanya ke produktivitas juga kan jadi akhirnya jadi terbengkalai karena hal itu gitu loh Kak.
Betul. Nah, jadi Iya, pasti, nah, itu dia sebenarnya, kayak dianggap sepele tapi sebenarnya itu penting ya, Kak, ya, untuk ke apa namanya kenyamanan, tangan dan punggung kita dan apa pa pada saat duduk posturnya itu supaya nyaman itu sebenarnya, investasi banget buat kita bisa, eee, lebih fit lagi ngerjain ke depannya kerjaan kerjaan kita bisa kita bisa tahan juga gitu loh berjam-jam dengan keadaan duduk gitu kan. Nah, mungkin bisa dicoba juga Kak kayak gitu Kak.
Betul. Oke. Keren. Pasti aku coba ini mah langsung aku buka pra marketplace nih soalnya ini banget ini apa, eee, kendala banget gitu loh dari tangan ke apa ke semua kan ke jadi ke produktivitas yang tadi aku bilang gitu jadi me mengganggu lah intinya ya, kan, ya? Terus apa ini kan Kak, eee eee, jadi kayak uring-uringan juga kan kalo kita kena kepala kena segala macem mestinya fokus malahan jadi kayak marah-marah gitu uring-uringan enggak lucu kayak bayi bayi jaman dulu tantrum. <laughs> Gitu loh Kak.
<laughs> Iya. Iya, benar. <laughs> Iya iya, pasti itu ngaruhnya ke mood ya? Ke mood kita tuh jadi jelek banget, padahal itu berawalnya dari ketidaknyamanan badan kita pada saat kerja. Makanya aku bilang tuh, eee, ini sebenarnya investasi su eee, u untuk badan kita lebih nyaman, karena nanti ke sananya kita jadi bisa lebih produktif, udah gitu kita juga apa ya enggak enggak enggak uring-uringan jadi lebih ini juga sama lingkungan ya lebih enak juga ama keluarga kayak gitu.
Benar. Benar banget. Oke, bener. Benar. Betul, Kak, mhm, benar, wah, keren banget itu, eee, idenya tuh benar-benar brilian kataku sih. <laughs> Soalnya aku memang juga we kalau aku kan kalau misalkan ke marketplace kan cuma cari-cari baju atau barang-barang atau apa pun lah ya intinya ya, enggak pernah tuh ngelihat misalkan untuk kenyamanan apa sih, eee, dalam posisi kerja gitu kan ya, eee, atau misalkan, eee, dalam kursi juga kan kadang-kadang kita seadanya aja yang ada di situ lah duduk gitu kan Kak. Wah, keren ini nih aku, ah, nanti langsung mau lihat-lihat, ah, di marketplace, eee, mudah-mudahan aku bisa langsung COD COD. <laughs>
<laughs> Iya iya. Benar, iya. Iya, nah, apalagi Kakak kan ininya, eee, kerjanya lanjut nih di malam juga kalau enggak salah ya? Di malam lanjut juga. Nah, ini kayaknya, eee, harus banget diperhatiin Kak karena, eee, lama kelamaan kalau kurang nyaman ini, takutnya nih ada menga mempengaruhi ke kondisi kesehatan gitu ya, Kak, ya.
Betul, Kak. Iya, pasti, Kak, benar, benar itu kan pasti akan, eee, apa namanya impact-nya ke mana-mana kan Kak jadi ke apa kita juga ke keluarga jadi uring-uringan gitu kan semuanya juga, jadi ngefeklah ke semuanya kan Kak. Terus udah gitu, kita gimana mau apa kalau, eee, apa kita gimana mau nyari maksimal kebutuhan gitu kan kan kalau misalkan a dengan kerjanya juga udah kayak gitu enggak produktif, apa enggak produktif banget gitu kan terus, eee, segala macem kita jadi apa sih namanya, eee, kena lah impact dari hal padahal kecil ya cuman apa untuk tangan. Thank you banget thank you banget Kak ini ba apa benar-benar ngebantu sekali ini aku la mau langsung check out. <laughs> Makasih banyak ya atas sarannya, oke, Kak.
Mhm. Benar. Mmm. Benar. Iya. Betul. <chuckles> Sama-sama, oke, sama-sama, sampai jumpa.